Ja, dann ging's nicht. Also, ich glaube, es hat nur an 2 Orten funktioniert und das eine war 'n Mecces und das andere war bei Walmart, da gibt's dann so ATM-Automaten und da konnte ich dann Geld abheben. Aber das ging auch nur die 1. 2 Male und danach nichts mehr. Ja, und deswegen mittlerweile habe ich auch 'ne Kreditkarte dafür extra, aber das ist ja trotzdem äh, das also, was soll das? Also, m wie kann man mir so was sagen und dann funktioniert's nicht? Also, das ist das geht ja eigentlich nicht. Und wenn's jetzt wirklich zu 'nem Notfall gekommen wäre, das wäre ja richtig Kacke gewesen.
Aha. Ja, mhm. Okay, mhm. Das ist ja ärgerlich, mhm. Oh nein. Mhm. Ja, mhm. Ne, äh, hast du dir Ja, absolut. Hast du da nicht noch mal, äh, Rücksprache dann gehalten mit der Sparkasse, oder?
Äh, doch, ich habe denen gesagt, dass die m das bitte niemand anderem mehr erzählen sollen, dass das, ähm, gar nicht funktioniert.
Mhm, mhm, gut, ja.
So, und die haben mich dann gefragt, wie ich denn trotzdem dann ausgekommen bin. Dann meinte ich halt: „Ja, weil meine Verlobter jetzt irgendwie alles bezahlt hat“, aber das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Mhm. Ja, verstehe. Ja, mhm. Was hast du so im Allgemeinen über dich selbst gelernt, dass du ohne diese Begegnungen jetzt nicht erkannt hättest?
Mm, also, ich muss sagen, es war ja mal das 1. Mal, dass ich alleine geflogen bin und da würde ich dann schon sagen, dass das auch großer 'n Schritt gewesen ist. Also, dieses Ganze zu organisieren, dass ich auch in der Lage dazu bin und dann auch alleine einfach an an's andere Ende der Erde zu fliegen, ist schon etwas, was ich doch als mutig vielleicht auch 'n bisschen naiv, aber auch mutig bezeichnen würde, weil das auch nicht so ja, weil das jetzt auch nicht jeder irgendwie machen würde. Und ich glaube, ich habe wirklich einfach gelernt, mich auch mal Sachen zu trauen, trauen zu müssen vielleicht auch und Risiken eingeh einzugehen und dann aber positiv auch überrascht werden zu können.
Okay, mhm, spannend. Ja, absolut, ja. Ja, sowohl als auch, mhm. Mhm. Mhm. Verstehe, ja, das da gehört auf jeden Fall 'ne Riesenportion Mut dazu, ja? Grade beim 1. Flug da auf 'n komplett anderen Kontinent zu fliegen und dann noch so weit weg und und quasi dann vieles hinter sich zu lassen, ja. Also
Ja, ich habe mich da aber auch sehr auf den Flug vorbereitet. Also, ich ich denke mir auch im Nachhinein waren manche Sachen vielleicht auch 'n bisschen unnötig, also weil ich habe mir zum Beispiel so, ähm, Relaxions ähm, Kaugummi nicht Kaugummis, aber so, äh das waren so Gummibären irgendwie, die einen beruhigen sollen, ich weiß auch nicht. Und die waren
Mhm. Okay. Mhm. Beruhigung, okay, verstehe, mhm.
genau, ähm, die waren halt komplett überteuert auch.
Mhm, ja.
Die habe ich mir dann in der Apotheke besorgt. Also, das, würde ich sagen, war eigentlich im Nachhinein komplett unnötig. Ähm, oder auch so Ohrstöpsel oder sowas, weil mir eigentlich schon klar war, dass ich die nicht benutze und Kopfhörer auch funktionieren, also, das zumindest meine. Bei mir funktionieren so diese kleinen Kopfhörer auch sehr gut, also, die man sich wirklich in die Ohren steckt. Und
Ja. Ja. Mhm. Okay, also mit Kabel dann oder ohne?